เออ ใช่ ๆ ก็มีหลายร้านที่ตกแต่งแนวนั้น แล้วก็ เออ มัน เพราะว่ามันเหมือนกับเดี๋ยวนี้มันก็หายากนะคะ พอคนไปเจอก็ เออ มันก็แบบแปลกตาแล้วมันก็สวยด้วย แล้ว ก็ถ่ายรูปลง social ก็ โอ๊ย สวยเลย
พูดแล้วก็ ครับ อ๋อ อย่างงี้นี่ท่าทางนี่ต้องเป็นแฟนคาเฟแน่เลย
<chuckles> ก็ นิด อ ไม่ ไม่ถึง ขนาดนั้นค่ะ มีบ้าง มีบ้าง แต่แบบอาจ อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นค่ะ โอ้โฮ แต่ถ้า ถ้าเป็น คา คาเฟนี่คือต้องแบบถูก ใจจริง ๆ นะ <chuckles> ใช่
เช็ก เช็กอินเฟซ แน่นอน <chuckles> <chuckles> อา โอ้ แต่ผมรับประกันได้เลยว่า ถ้าคุณมาอยู่เมืองที่ผมอยู่ตอนนี้นะ ทางเหนือเนี่ยนะ <tsk> โอ้โฮ แถวเนี้ยเขาบอกว่า มีวัดอยู่ประมาณสักเกือบ 2,000 น แห่งทั่วทั้งจังหวัดเนี่ย แต่มีร้านคาเฟ ร้าน ร้านกาแฟเนี่ย ให้คุณไป ไป ไป ไปลองชิม ไปลองถ่าย ไปถ่ายรูปเนี่ยมากกว่าจำนวนวัดที่มีอยู่อีก เยอะมากเลยครับ ใช่ แล้วมันจะแบบ
อือ อืม ค่ะ โอ้ โอ้โฮ โอ้โฮ เป็นที่นิยมมากเลย
แล้ว เป็นที่นิยมมาก แล้วก็แบบคือ ก็คิดง่าย ๆ ก็ อ่า วันนี้ก็จะไปแบบ เอ่อ ร้านกาแฟ ร้านคาเฟแบบธีมนี้อยู่บนต้นไม้ อีกวันหนึ่งก็ไปอยู่ริมน้ำ อีกวันหนึ่งก็สไตล์ European อะไรอย่างเงี้ยอะครับ อืม
อืม อ๋อ <chuckles> โอ้โฮ โอ้โฮ เขามีร้าน หลายแนวเลยเหรอคะเนี่ย? อืม
ใช่ ใช่ ครับ แล้วก็ไม่เพียงแค่คนไทยจะนิยม คนต่างชาติโดยเฉพาะคนเอเชียเนี่ย โอ๊ย มาเนี่ย มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ มากินแล้วก็มาถ่ายรูป เช็กอิน อะไรประมาณเนี้ย ครับ
เออ อื้อฮือ อือ คือแบบต้องมา เงี้ยเนาะ
ใช่ ๆ แต่ก็ อย่างว่า เอ่อ เอาเข้าจริง ๆ แล้วเนี่ย จริง ๆ ผมเป็นคนทางภาคกลางนะครับ แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่เนี่ยครับ ย้ายมาได้ 5 ปีแล้ว แล้วตอนเราได้ ที่ย้ายมา ก็ตั้งใจว่าจะแบบ เออ วันละ 1 ร้านกาแฟ
อือ เป็นที่ที่ต้องมา อืม
ไปนั่ง ก กินกาแฟแล้วก็แบบว่าเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เอาเข้าจริง ๆ แล้วมันทำไม่ได้ มันเหมือนกับ <tsk> เขาเรียกว่าอะไรอะครับ ใกล้เกลือกินด่างอะ เอ่อ คือเราตั้งใจนะ ตอนมานี่ตั้งใจเต็มที่เลย แต่ว่า มา มันก็วนซ้ำ ๆ อยู่ร้านไม่กี่ร้าน
อ๋อ อ๋อ ค่ะ ๆ อืม เออ บางทีพอมัน ไป อยู่ตรงนั้นจริง ๆ แล้วมันก็เหมือนแบบคุ้นชิน ค่อย ๆ คุ้นชิน แล้วก็เลย เอาร้านนี้ก็ได้ที่เคยไป อย่างงี้ไหมคะ?
อืม ใช่ แล้วก็ อ้าว ง่าย ๆ ขี้เกียจไปแล้ว ขี้เกียจตะลอน ๆ
อือ อืม เออ ช ใช่ ๆ ใช่ พอจะนึกออกอยู่ว่า เออ พอไปจริง ๆ แล้วก็แบบ เออ ไม่เป็นไรเอาอันนี้ก็ได้ใกล้ ดี ไม่ต้อง ไม่ต้องเดินทางไกล
อืม ครับ <chuckles> ใช่ครับ อืม
เออ บางทีก็เป็นอย่างงั้นจริง จริง อะ คนเรา ก็เลยยังเก็บไม่ครบ
แล้ว ยังเก็บไม่หมด แล้วปกติแล้วเนี่ย เอ่อ นอกเหนือจาก เอ่อ ร้านก๋วยเตี๋ยว เอ่อ ก็จะไปตามร้านพวกอาหารตามสั่งอะไร ก็มีร้านในใจด้วยเหมือนกันไหมครับ?
<chuckles>